अ, जहाँ पे भी मुझे जब कुछ कीवर्ड्स द दिख रहे थे ना पुलिस इंस्पेक्टर का या फिर कमिश्नर का जो भी होता है ना, बस मैं और अ, वहाँ पे उस क्षेत्र का भी जो है जो कम्युनिटी बनता है या फिर डीएल बनता है वहाँ पे ग्रुप का वो उस क्षेत्र का नाम था। जैसे कि अ, बिहार में बिहार का जो भी होता है वो एट द रेट बिहार ऐसे डॉट एक्सटेंशन रहता है तो जो वो सब का दिख रहा था मैंने सबको लूप इन कर दिया था। <chuckles>
<laughs> अच्छा। ठीक है। हाँ। जी। हाँ, हाँ। क्या बात है। और वो किस भाषा में लिखा था आपने और अ, उसका अ, कंटेंट क्या था? क्या-क्या चीज़ें आपने उस वारदात या फिर जो हा व हादसा हुआ, माफ़ कीजिए हादसा नहीं लेकिन जो हो रहा था वहाँ पे वारदात, उसके बारे में क्या-क्या वर्णन किया आपने उसमें?
<laughs> मैंने बस लिखा कि हमारे पड़ोस में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे जो है जो अ, किरायेदार को मानसिक रूप से जो है उनके परिवार को बहुत ज़्यादा अ, जो है परेशान किया जा रहा है और जो उसकी जो अ, किराएदार हैं वो बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। अ, और आसपास का माहौल बहुत ही ख़राब कर दिया हुआ है और वो कितना उसे मना कर रहे हैं लेकिन तो वो उनको धमकी दी जा रही है, इस तरह से इस तरह एस तो इस तरह से सामाजिक या म प्राणी होके मतलब हमारा ये एक अ, ये बनता है अ, हम हाँ, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि और आपको अब इस चीज़ पे जो है आप आ के चीज़ों को सुधारें, कि माहौल जो है बहुत ही ख़राब हो रखा है। और आस-पास के लोग भी काफ़ी परेशान हैं बच्चे और कोई घर से नहीं निकल रहा है और जब भी निकलते हैं तो एक डर-सा लगा रहता है। तो ये सब मैंने उस स्थिति को थोड़ा-बहुत इस तरह से <chuckles> अ, मैंने लिखा और और और सबसे अच्छी बात ये हुई कि अगले दिन ही पुलिस आई। <chuckles>
अच्छा। जी। हुँ, हुँ। हाँ। कि पूरा समाज इससे डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे सब लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत खूब। जी। फिर क्या हुआ? <chuckles> हाँ। सही है। क्या बात है। बहुत खूब। जी, तो ये कितने दिन से हो रहा था वो जो अ, मामला था और गरम गरमाहट हो रही थी लोगों में मतलब जिस तरह से गरम हो गया था मामला लड़ाई इतनी बढ़ गई थी, वो कितने दिन तक चलता रहा था ये सब?
जी, तो मुझे नहीं पता कि और हाँ। हुँ।